Как ты используешь юмор в обычных разговорах?
Слушай, ну, я в принципе люблю юмор, люблю разное чувство юмора и даже иногда, может, какое-то саркастичное. Да, я в принципе, наверное, своё чувство юмора именно к таким вот и отношу. Немного таким вот. <chuckles>
Ага, то есть ты любишь пошутить в разговорах и любишь подсаркастить слегка.
Люблю. Но, знаешь, вот, посаркастить таким образом, не обижая человека. Но вот бывает какой-то такой юмор у меня, может быть, немножко на грани, знаешь, э. <chuckles> Но опять же, я с незнакомыми людьми, конечно, так не шучу.
Мгм. Так.
То есть мы говорим здесь о близких каких-то, да, отношениях, о семье или очень близких друзьях. То есть те люди, которые они меня уже приняли, они уже знают, какая я.
Мгм. То есть Мгм, мгм, мгм. То есть ты знаешь, да, что люди, э, воспримут твои шутки, э, спокойно и то, как, в общем-то, ты и хочешь, чтобы их восприняли.
Абсолютно так. То есть я уже знаю, а, эт эти люди уже проверены, я знаю, что с ними, в принципе, можно пошутить, они и не обидятся.
Ага. Проверенный многократными шутками, да?
Да-да-да. Конечно, это действует только в какой-то тёплой, скажем так, среде, то есть люди, которых я знаю, люди, которые знают меня.
Ага.
Но вот с незнакомыми людьми, конечно, я достаточно аккуратно всё-таки стараюсь действовать, потому что, м, пробу
Так. Пробуешь на прочность. Для начала надо же как бы вот понять, как границы допустимого, да, опять же.
Да, да, я как будто бы, знаешь, вот сначала пытаюсь определить, а, какой передо мной человек.
Как котики маленькими шажками.
Как котик, да, точно. <chuckles> То есть сначала я смотрю, к как он, в принципе, даже вот выглядит. Знаешь, бывают такие вот очень серьёзные люди, и ты даже вот не знаешь, как вот правильно подойти к такому человеку, а уж пошутить что-то, так тем более. Вроде бы думаешь: "Ну, наверное, это неуместно, да, как-то?"
Так. То есть ты опираешься на внешние впечатления в том числе. Если человек строгий, в строгих очках, с со строгой стрижкой, в строгом костюме и вообще ведет себя и представитель какой-нибудь строгой профессии, например, адвокат или банкир, то ты лучше не будешь так остро шутить?
Ну, ты знаешь, вот даже, наверно, сложно вот так вот охарактеризовать, что вот конкретно человек должен выглядеть так, или одет так, или какая-то определённая профессия. Ты просто как-то вот это чувствуешь, что, м, ну, вот, может быть, человек как-то не настроен, да, вот с тобой коммуницировать. Э, это вот как-то по жестам.
То есть ты опираешься на какие-то микросигналы?
Да, какие-то, может быть, знаешь, даже вот какие-то невербальные, какой-то вот, э, м, какая-то аура даже, знаешь, то есть если в видно, что человек закрыт и вот он не хочет, да?
Да, да, да. Ага. На самоощущение ты опираешься? То есть на то, как ты чувствуешь этого человека. Опять же, насколько тебе комфортно в его присутствии как-то самопроявиться. В плане юмора.
Да, абсолютно правильно. Абсолютно вот так, как вот как я чувствую. То есть, если я чувствую себя замкнуто немножко, такой напряженной, да, то, м, ну, я, х х по крайней мере, беру какое-то время, потому что, знаешь, это бывает ведь маска со стороны другого человека.
Безусловно, конечно, конечно!
Тем более когда, например, это абсолютно незнакомый человек, мы же не обяз обязаны, э, сразу начинать шутить и, а, общаться, как будто мы знали друг друга 100 лет.
Да, веселите его тут, это же не человек же не на стендап пришел, да, и не на вечер и сатиры и юмора. То есть
Точно! <chuckles> Поэтому сначала как бы немножко
Слушай
немножко прощупываешь, если я уже вижу, что человек, например, а, такой более расслабленный, вроде бы какие-то невербальные сигналы подает, может быть, как-то вот смотрит, да, <grunts> на на меня каким-то таким достаточно добрым взглядом, тогда можно что-то и пошутить.
Мгм, мгм. Понятно. А как ты в целом относишься к выражению, к такому, ну, расхожему мнению, что ли, о том, что лучшие шутки- это всегда шутки над самим собой?
Слушай, ну, в принципе, я, да, часто су шучу сама над собой. <chuckles> Наверное, это в том числе какая-то психологическая защитная реакция, чтобы никто другой надо мной не пошутил. <chuckles> Я лучше сама.
О, как это ещё и защитная реакция, ты считаешь! Я лучше сама сейчас вам покажу, над чем можно смеяться.
Да да, но я как-то так заметила, что, может быть, это сначала было как-то непроизвольно, то есть, ну, просто шутишь над собой, м, как-то, м, даже не замечаешь, почему. Но потом вот я как-то анализировала, что, возможно, да. И мне ещё такая мысль у какого-то психолога попалась, что очень часто самоирония- это вот, а, такой способ, а, защититься, в том числе что: "Вы не шутите тут про меня, а я пошучу сама про себя. Мы все посмеемся, вроде бы ситуация разрядилась, и нет никакой необходимости, чтобы кто-то другой про меня что-то говорил".
Так. Мгм. Да, да, да. Продолжать дальше меня тут высмеивать. Я уже сама высмеялась, этого достаточно. Стоп, точка. Переходим смеяться над кем-то другим, да? А вот в связи с этим мгм.
Да. <laughs> <laughs> Да. Ну и плюс, знаешь, мне это кажется мне это кажется ещё, что, когда я сама, например, что-то пошутила про себя, да, это как-то ещё и разряжает атмосферу. То есть 2 человек, там, или группа людей, с которыми я нахожусь, они вроде бы тоже видят чт это как пример и думают: "Ну, раз она над собой пошутила, ну и мы как-то можем более расслабленно, может быть, тоже пош"
Над ней пошутить, мы тоже можем над ней пошутить.
<chuckles> Ну и надо мной, да, и сами над собой, может быть, знаешь, пошутить. Потому что это ещё какой-то такой способ, может быть, признать какие-то свои, м, ну, не то, что даже слабые стороны, ну, какие-то, может быть <grunts> Стороны, которые
Недочёты, недостатки.
Ну да, может быть, какие-то, которые нам кажутся неоп не какого-то слишком высокого, достойного, там, какого-то уровня, знаешь.
Мгм, мгм. Понятно. Слушай, а вот в связи с этим у меня следующий есть к тебе вопрос, и я его сформулирую: как ты относишься к тому, что юмор- это всё-таки достаточно серьёзная вещь? Вот в разговорах, даже в обычных, бытовых, м, юмор может направить, в общем-то, любой разговор в определённое русло и позволить разрядить обстановку и, наоборот, вызвать некоторое напряжение. Вот стоит всё-таки посерьёзнее относиться к юмору или нет?
Мгм. Ну, ты знаешь, наверное, конечно, тут ещё многое зависит от контекста. То есть в каком контексте вот этот юмор, да? То есть, а, если мы говорим о разговоре между друзьями, то мне кажется, что юмор- это всё-таки, ну, конечно, если это н не какой-то страшный сарказм и там, ни, не дай бог, не унижение какого-то там человека, чем я никогда не занимаюсь.
Ага, так. Высмеивание, опять же, есть такое, да, определённых недостатков. Или, наоборот, даже достоинств, ведь, кстати, опять вот интересный момент: ведь высмеивать же можно и достоинства, например, там: "Он слишком серьёзный". Ну, вроде бы это как хорошо. Или там: "Он слишком серьёзно относится к работе". И здесь можно напустить такого юмора, что, в общем-то, достоинство человека, да, превратится, вот, посредством высмеивания в некий его недостаток.
Да, высмеивание какое-то, может быть. Нет, это, конечно. Мгм. Мгм. Да, кстати, ты абсолютно правильно говоришь. Но вот, э, поэтому я и разделяю, что есть юмор всё-таки с друзьями, да, когда, может быть, можно немножечко даже переступить какую-то черту, и, может быть, что-то немножечко вот аккуратно, конечно, да, высказать, э, высмеять немножко так. Вот. Но всё, что касается
Вот, кстати, опять же интересный момент, ты щас упомянула. Ты сказала: "Высмеять, высказать". То есть юмор для тебя в какой-то мере является возможностью высказать, пошутив, серьёзные вещи какие-то вслух, да? То есть ты вроде бы как шутишь, а вроде бы как и какие-то достаточно серьёзные, может быть, задевающие или волнующие тебя вещи таким образом поднимаешь на поверхность.
Ну, в принципе, так и есть, да. Ты знаешь, есть даже такая фраза: э, в каждой шутке есть доля шутки, а всё остальное- правда. <laughs> То есть иногда мы слишком, сло когда какой-то слишком уж серьёзный разговор, да, мне кажется, что очень тяжело, вот когда какой-то очень серьёзный разговор, да, нужно как-то всё равно немножко раз разрядить ситуацию. Может быть, аккуратно, конечно, да, то есть если мы говорим серьёзно, все такие настроены на серьёзное какое-то тон, да, беседы. И резкие какие-то шутки, они могут всё испортить, и даже человек может обидеться или не понять, да. Поэтому тут, конечно, надо очень аккуратно, нужно всегда нужно быть хорошим психологом, мне кажется.
Да, это точно, это есть такая фраза. Мгм, мгм.
Чувствовать, вот, 2 человека.
Ну, возможно, хорошим психологом или же эмпатом, как сейчас модно говорить.
Да, обязательно, эмпатом тоже нужно обязательно быть. То есть нужно чувствовать вот какой-то момент, когда можно пошутить, а когда всё-таки шутить не стоит. Потому что 2 человек, даже если это твой друг, например, да, он всё равно ведь может обидеться.
Ага. М, может обидеться, м, тут ещё, понимаешь, обидеться можно на что угодно, может кто угодно на что угодно. Потому что, а, обидеться, само слово "обидеться"- оно означает обидеть себя, здесь возвратный глагол идёт немножко, да?
Ну, всяк всякое бывает, может быть, у него Это брат. Да да, кстати. Да, ты права, ну да, тут не угадаешь.
Поэтому человек может сам об об любую твою шутку взять и обидеть себя так, как он посчитает нужным. Поэтому, ещё и поэтому, с юмором стоит быть прям внимательным иной раз.
Ну, ты на самом деле права, но честно могу признаться, что й не всегда, наверное, так получается. То есть, м, просто бывает, знаешь, у меня такое настроение игривое, <chuckles> и мне хочется шутить, юморить, там, что-то говорить, а, может быть, так попадается, что 2 человек, у него какая-то, м, может быть, внутренняя проблема, может быть, замкнутость какая-то. То есть внешне он вроде бы со мной общается, да, и я мне кажется, что как будто бы всё нормально, да. Но в какой-то момент я просто понимаю, что я вроде бы шучу, как обычно, и он всегда реагировал, ф всё хорошо, мы смеялись. А тут вот человек как будто бы начинает немножко замыкаться. Такое тоже бывает.
Да, да, да. Искрить. Ага.
Вот, но
Ну, мало ли, может, у него что-то произошло за это время, вот именно сегодня он не может воспринимать шутки так, как обычно.
Да. Это вот так вот, кстати, и бывает. И вот я, м, кстати, не так давно была в такой ситуации, эм
Ага, и что ты делала? Вот, кстати, это был мой следующий вопрос, а ты его немножко так предвосхитила, да. Что ты делаешь, когда из-за твоих шуток возникают какие-то неловкие ситуации? Ну, допустим, между друзьями, между коллегами, и понятно, что это разные компании, разные ситуации могут быть. Но вот всё-таки приведи несколько примеров, если можно.
Слушай, ну, вот, э, как я сказала, что не так давно была такая ситуация, и, честно говоря, вот вот просто была такая ситуация, как я описала. То есть я была в приподнятом настроении, как-то шутила, как обычно. Мы давно не видели
Ага. Игривая, искрящаяся.
да-да, <chuckles> мы давно не виделись, а, с моей, а, сестрой, а, вот. И вроде бы всё было хорошо. То есть она меня знает всю жизнь, я её всю жизнь знаю, м, мы знаем, какие мы люди, как мы можем шутить, да. Ничего не предвещало, да. Но, видимо, у неё что-то было в этот день, может быть, с настроением немножко, может быть, какие-то вот у неё личные были там переживания, которыми она не успела поделиться. И я, как обычно, что-то там пошутила, такое нейтральное, знаешь. Вот, я вижу, что она
Да. Ничто не предвещало беды. Ага.
как-то вот напряглась на мою шутку, а, вот и Да, да. Да, не залилась, э, там звонким хохотом, как обычно, да, а как-то так немножко <grunts> так сдержанно. Знаешь, я сначала думаю: "Ну, может, мне показалось". Как-то я в как бы в моменте не обратила сильно на это внимание. Ну, думаю: "Ну ладно, пока не буду, можешь шутить". Вот а потом у нас, когда с ней раз состоялся разговор, через какое-то время вот мы вернулись, и она говорила, что у нее там какие-то сложности были, э, вот. И что, действительно, она не то чтобы на меня обиделась, но ей как-то вот, видимо, в моменте было, может быть, не очень весело, не очень комфортно. Ну и, ты знаешь, й
Не так отреагировала, как обычно, и совсем не так, как ты ожидала. Ага, ага. Так. Ага. Неприятно даже, возможно.
Да, да. Я вот в тот момент просто думаю: "Ну, я на всякий случай лучше извинюсь, чтобы потом не тянулась вот это вот". То есть я обычно, ну, я просто говорю: "Ну, извини, если я там тебя задела или как-то там обидела. Я ты же знаешь, что я не имела это в виду". То есть я вот такой человек просто. Я действительно люблю там юморнуть где-то, что-то посмеяться. Но я это делаю
Мгм. Мгм. Да, да. Мгм, мгм. То есть ты считаешь, что искренние извинения могут позволить решить такую проблему? Ну, действительно, ты же не специально, ты не хотела ничего плохого.
Ну, если я считаю, что если человек адекватный, то мо может, да, это решить. То есть, если ты же объясняешь, что, ну, я вроде бы сде вела себя там как обычно, да, извини, что вот так получилось. Ну, то есть тоже слишком уж из этого какую-то трагедию делать, мне кажется, может быть, не сильно не сильно правильно там. Извиняться там годами, может быть, <chuckles> не совсем ну, зависит от шутки, но у меня нет таких шуток, чтобы я там изменялась потом годами. Ну, может быть, там пошутила немножко, человек был не в настроении, да, какие-то проблемы личные или на работе, и там как-то он не так, может быть. Да, то есть я всегда просто говорю: "Ну, мы ж с тобой столько знакомы, ты же знаешь, что я никакого там <grunts> зла, там чего-то плохого не желаю. Поэтому, ну вот пошутила, может, извини там лишнего, может, не надо было, там"
Мгм, мгм. Да, да, да. Мгм, мгм. Не зашла шутка, не туда попала, не в то горло, что называется. Да, да. Ну, вот ты щас упомянула важный момент. Ты сказала, что, ну, в принципе, я таких шуток не допускаю, за которые нужно долго извиняться.
Мгм.
То есть ты прям за этим следишь, как ты себя контролируешь в этом плане?
Ну, наверное, я немножечко, как бы, а, сама думаю, а как бы н на меня повлияла эта шутка. То есть если мы говорим о каком-то прям глубоком сарказме, да, что-то такое неприятное, то я меряю прежде всего самой собой. То есть, ва а если б мне такое сказали, как бы мне это вообще, понравилось или нет?
Вот как, ага. Здорово! То есть мы вот так вот, э, в завершении нашего разговора вернулись к тому, с чего начали- с шуток над собой. Всё-таки всё лучше примерять на себя, ты считаешь?
Мгм. Однозначно, однозначно. Ну, конечно, бывает, знаешь, вылетит что-то с и случайно, но если я вдруг в моменте словила себя, что, может быть, я что-то лишнего там сказала, то я сразу же говорю: "Ой, слушай, там извини, я там не имела это в виду". <chuckles> Да-да, за ни ка Ну, знаешь, так бывает, сильно начинаешь веселиться, иногда очень сложно остановиться. <chuckles>
Здорово! Да, да. Занесло, занесло, с кем не бывает? Да, да, да. Да, здорово! Слушай, спасибо тебе, что ответила на все мои вопросы. Было очень приятно пообщаться.
Спасибо тебе большое за твой живой интерес. Мне было очень приятно рассказать и вспомнить какие-то живые истории.
Надеюсь, ещё услышимся.